Alam mo talagang simula no'ng, ah, pandemic talagang nauuso na talaga 'yung mga, ah, order online, ah, shopping online, so lalo na nag-uso no'ng pandemic 'yung pag-order ng mga, mga food, di ba, sila talaga 'yung main na nakakatulong sa atin, 'di ba? Ah, after pandemic, ah, nagsimula na ulit magpapasok diyan 'yung mga, ah, online orders, 'di ba, kasi puwede na mag-ano, so diyan ka talaga, ah, nag-e-enjoy an ano, ah, sa dulo na ng mga fingers mo ang dami mo talagang puwedeng pamilian, ang dami-dami rin nagsisisulputan na ng mga shopping apps 'di ba, left and right from damit to gamit sa kusina, gamit sa kuwarto gamit sa bahay, actually ultimong lahat tornilyo nandiyan na lahat, 'di ba? So talagang nakaka ah, nakaka-enjoy pero alam mo, ah, talagang, ah, minsan nag-e-effort pa rin naman akong bumisita sa physical store 'no, ah, sa mga mall kasi talagang 'pag meron ako talagang specific na brand na gusto talagang bilhin parang iba pa rin naman 'yung ibinibigay nila na parang experience 'di ba, ah, kung do'n ka. Pero 'yun nga, ah, siyempre ang online is, ah, parang, ah, nakaka-save ka ng gas nakaka-save ka ng pera and time sa travelling 'di ba, tapos minsan mostly mga free shipping diyan. So talagang grabe 'yung natitipid mo kung masipag ka at matiyaga ka talagang 50 to 60% sale 'yung mga ano mo pa sa mga legit, ah, stores 'di ba, ah, ng mga branded na mga shops na mga ano mo. Pero alam mo, sa sobrang dami, ah, ng mga choices lalong-lalo na sa mga damit, sapatos, ah, is parang parang hindi nahihirapan na akong makapili, ah, nagiging challenge na siya para sa'kin, ah, lalong-lalo na siyempre kung, ah, 'pag, ah, siyempre dahil ako talaga napakahilig ko sa sale 'no, kahit sa sa mall talagang 'yun ang habol ko. So talagang gusto ko lim ah, limitado 'yung budget ko sa pagsa-shopping pero at the same time ayokong isaalang-alang 'yung style, kasi ayoko naman porket sale at mura bili na, di ba, siyempre, eh, gusto ko to make sure, ah, kung nasa mall ako ma-fit ko siya, 'di ba, kasi kung hindi kahit sale 'yan hindi mahirap naman bilhin kung hindi mo naman siya hindi bagay sa'yo, 'di ba? So, parang nahihirapan ako mag-mix and match lalo na sa online shopping. Minsan kasi parang ang ganda tapos pagdating parang ay hindi pala gano'n kaganda hindi pala siya gano'n ka-stylish.
Mm. Mm. Mhm. Mm. Tama. <chuckles> Oo, nga. Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Hmm. <chuckles> Mm, mm. Hmm. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Expectation versus reality ba?
Oo, parang gano'n 'yung nangyayari so medyo challenging 'no kung paano talaga, ah, makapamili ng stylish na kahit na limitadong budget sa online or physical store.
Mm. Mm.